Ya, şöyle bir durum var, hafta sonları geldiğinde, hani, dinlenmek mi yoksa enerji toplamak mı konusunda, ııı, çoğu zaman, böyle, kararsız kalıyorum, işte. E, zaten hafta içi o kadar yoğun geçiyor ki, şu anda zaten biliyorsun, Noel zamanı, eee, ve, hani, üretim firmasında çalışıyorum ben ve, hani, <chuckles> çikolata üretimi, eee, firmasında çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Ye tam da, yani, yeri, yani, Noel'de, işte, çikolatalar yok yok satıyor. E eee, bakıldığında cidden, eee, yoğun bir iş var ki hafta sonu geldiğinde, hani, dinlenmek istiyorum, tabiri caizse. Ama, hani, eee, bazen de enerjimi toplamakta da yorulduğumu, eee, fark ediyorum ki gerçekten hafta sonları bir toparlayıcı olarak, hani, nereden nasıl başlayacağıma dair de kafamda soru işaretleri var. E, bundan dolayı da hem biraz, eee, sana da danışmak istedim. Eee, b belki tavsiyelerin vardır, işte, hafta sonumu nasıl değerlendirme konusunda. Eee, tavsiyelerini alırsam gerçekten şahane olur diyebilirim.
Hı hı. Evet. Anladım. Tabii. Evet. Hı hı. Tabii. Iıı, yani, aslında, ımm, bu problemini gayet iyi anlayabiliyorum. Iıı, hani, hafta içi, ııı, yoğun bir dönemin var. Eee, işte çalışıyorsun. Ve hafta sonunda da, eee, işte hem biraz kafanı dağıtmak istiyorsun hem de tabii doğal olarak vücudun da dinlenmek istiyor. Aslında, ımm, 2' sini de yapabilirsin. Yani 2' sini de yapman için şimdi belki tavsiyelerde bulunabileceğim. Ama biraz daha, eee, iyi, net olarak anlamak istiyorum. Genelde, mesela, son zamanlarda hafta sonun nasıl geçiliyor? Yani, yeteri kadar dinleniyor musun? Veya yeteri kadar enerji yenilemesi yapabiliyor musun?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Tabii. Ya, açıkçası zaten hafta sonu öyle bir, eee, hızla gelip geçiyor ki anlamıyorum, yani, 2 gün yetmiyor öyle söyleyeyim. Ama önceden, hani, spora giderdim, işte, planlarım olurdu ve şu anda böyle enerji de, eee, konusunda da, eee, cidden böyle, eee, enerji düşüklüğü de yaşıyorum ki hafta sonunda da yansıyor. Eee, bu bağlamda, yani, genel olarak işte h evde kalıyorum, işte bazı zamanlar film falan izliyorum, işte, ya da evde spor yapmaya çalışıyorum. Eee, ama, hani, bir şey, düzenlilik yok anladın mı? Hani, şey, yani, eee, bir süreklilik yok. O da canımı sıkmıyor değil ki, eee, ama genelde evdeyim diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Yani, eee, tabii, hani, bir avantajları da var evde olmanın, baktığın zaman. İşte, eee, kafanı dağıtmak için bir film izlemek iyi fikir. Evde, eee, işte, emm, tabii, egzersiz yapmak, mesela, bu da iyi bir fikir. Ama, tabii, eee, sonuçta, böyle, bir, emm, spor salonunda yapabileceğin egzersiz daha etkili olabilirmiş. Hani, belki onu, tabii, zamanın olmadığı için evde yap yapmanı da anlayabiliyorum. Ama hiç yoktan iyidir. Eee, sonuçta evde de bazı hareketleri, spesifik hareketleri yaparsan vücudunun belli bölgesini iyi çalıştırabiliyorsun. O da fena değil. Emm, şimdi aslında, emm, mesela burada, tabii, belki kış mevsimi olduğu için, eee, soğuk yerde yaşıyorsan bir dezavantajın da var ama, mesela, bazı yaptığın o egzersizleri, mesela, çeşitlendirmen senin için daha iyi olur sanki. Özellikle, eee, sürekli, işte, eee, evde egzersiz yapmak yerine dışarı çıkıp, hatta, böyle, boynunu ve e ellerini, işte, ayaklarını iyi koruduğun sürece ne kadar soğuk olursa olsun 2-3 dakika sonra zaten ya, koşmayı seviyorsan koşmaya çıkabilirsin. İşte, eee, açık havada, mesela, vücudunu, emm, daha, böyle, açma, germe hareketleri yaparak veya, işte, kalistenistik, eee, park bulabilirsen, mesela, orada hareketler yapabilirsin. Mesela, bunlar da ayrıca sana, eee, iyi bir enerji de getirir. Hatta, bunu sosyalleşmek amacıyla, eee, diğer insanlarla da yapabilirsin. Mesela, ilk olarak sporla başladın. Böyle bir şeyi yapabilir miydin, mesela?
Doğru. Evet. Hı hı. Haklısın. Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. Doğru. Hı hı. Güzel. Hı hı. Evet. Evet, bu fikir açıkçası hoşuma gitti. Zaten spor hayatımdaki en büyük tutkulardan bir tanesi. Eee, ki verdiğin tavsiyelerde, işte, dışarıda spor yapmak, hem senin de söylediğin gibi, eee, açık havada koşmak, eee, ruha da iyi gelir ki, işte, kalistenik'ten de bahsettin ki, işte, eee, kalistenikte, hani, bakıldığında, eee, hani, vücut ağırlığıyla yapılan, eee, ki, eee, hani, hızlı bir şekilde, kısa sürede, eee, vücut, eee, kas kütlesini de kazanmaya yönelik bir spor ki seviyorum da, birkaç defa denemiştim. Ama bu fikirler gerçekten, eee, daha iyi ki evde de, hani, bakıldığında, hani, yapabileceğim egzersiz sayısı da çok az, eee, kısıtlı. Belki de, hani, spor salonu olsun ya da senin de söylediğin gibi, eee, dışarıda, böyle, açık havada koşu olsun ya da, işte, bir parkta, böyle, egzersiz yapmak daha iyi olabilir, evet. Gerçekten güzel fikir.
Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Evet, eee, mesela, onun dışında, hani, spor, eee, tabii, eee, konuşuldu zaten ama, eee, onun dışında, mesela, eee, biraz daha, böyle, mental sağlığına daha iyi gelmesi için sevdiğin insanları, mesela, onlarla yeteri kadar vakit geçirebiliyor musun? Mesela, bu, eğer evden çıkamıyorsan, işte, emm, eve davet etme veya, işte, sen onlara gidebiliyorsan aynı şekilde veya, işte, dışarı çıkıp bir şeyler yapma, mesela. Bu o konuda nasılsın?
Hı hı. Hı. Ya tabii zaman zaman olabiliyor ki, işte enerji düşüklüğü ya yaşadığım için son zamanlarda hani, eee, şey genellikle, çoğunlukla evde oluyorum ama bazen de işte, böyle, çok yakın arkadaşım da bana yakın oturuyor. Hani, eee, şu anda da hani yılbaşında, eee, yılbaşı diyorum, eee, Noel, eee, döneminde de, eee, Türkiye'ye gitmeyeceğiz biz. Hani ya yurt dışında yaşıyoruz ve hani, eee, burada kalacağız, yaşadığım ülkede kalacağız. Hatta böyle 1 eee, plan yaptık. İşte hani 1 gün, Noel'in ilk günü, eee, ben s eee, arkadaşıma gideceğim. Eee, Noel'in 2'nci günü de, iii, çok yakın arkadaşım bana gelecek. Böyle bir plan oluşturduk ama tabii bu son anda böyle planlar çıkıyor ama onlara da uyum sağlayabiliyorum. Ama senin de söylediğin gibi belki de, hani, eee, çok sevdiğim arkadaşlarla, eee, son zamanlarda daha sık görüşürsem, eee, ruhuma da, hani, senin de söylediğin gibi mental sağlığıma da iyi gelir diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Tabii. Kesinlikle. Yani, sonuçta insan sosyal bir varlık. Eee, tabii ki, belki, işte, emm, dinlenmek de, eee, hani, o da gerekiyor. Bütün gün, belki, işte, eee, onlarla vakit geçirmek de iyi gelmeyebilir. E, yani, onu mesela, eee, kısıtlayarak ve iyi plan yaparak, eee, aslında hepsini de yapabilirsin. Yani, dinlenmeyi de, spor yapmayı da, işte, sosyalleşmeyi de. Belki, eee, o konuda biraz dikkatli olmalısın burada. Çünkü, sonuçta, işte, evet, çok güzel vakit geçiriyorsun diye belki bütün hafta sonunu arkadaşlarınla geçirmek, eee, seni belki mental olarak da yorabilir. Eee, yani, fiziki olarak da yorabilir, sonuçta. İşte, eee, o dinlemen gerekiyor, konuşman gerekiyor, sürekli, böyle, bir aklının, eee, aktif olması gerekiyor. Yani, belki o konuda da, eee, belki plan yapmak daha iyi olabilir. Kaliteli zaman geçirmeye çalışabilirsin. Mesela, bu, kendin için yapmak istediğin şeyleri, böyle, bir not alabilirsin. Eee, mesela, bu son zamanlarda, işte, belki denemediğin yemek yapmak olabilir. Mesela, evde fırın varsa, eee, hatta, işte, bu hafta sonu bile başlayabilirsin, mesela. Çok sevdiğin bir yemeği pratik, eee, edebilirsin, mesela. Böyle bir şey iyi gelir miydi sana?
Doğru. Haklısın. Hımm. Evet. Doğru. Hımm. Hı hı. Güzel. Evet, eee, açıkçası yemek yapmayı da seviyorum ki, eee, fırın da var. Hatta, şu son zamanlarda çıkan bu air fryer'da dedin, hani, işte, böyle, hızlı, küçük, pratik, böyle, fırın da mevcut evimde. Eee, onda, böyle, birkaç yemek deneyebilirim ki yemek yapıp paylaşmayı da çok seviyorum ki beraberinde, işte, denge de dedin aslında. İşte, her şeyin, böyle, dengede olması gerekiyor. İşte, dinlenmenin de yeri geldiğinde, işte, arkadaşlarla buluşmanın da, eee, ki bazen, işte, sosyal eee, liğim bile bittiği dönemler olabiliyor ki şu anda galiba o dönemdeyim. Eee, ama, e, tabii, eee, mental sağlığı korumak için de, hani, sosyal varlık olduğumuzdan dolayı da senin de söylediğin gibi, eee, o, hani, dengede, eee, görüşürsem arkadaşlarımla veya planlar yaparsam, eee, daha sağlıklı bir şekilde hafta sonlarımı yürütebilirim diye düşünüyorum, sanki.
Evet. Güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Eee, bu arada, hava fritözüyle alakalı e bir şey söylemek istiyorum. Tostu seviyor musun normalde? Tost yapmayı.
Hı hı. Tabii. Evet, tostu severim. Evet.
Tamam. Eee, hava fritözünde de tost yapılabiliyor, bu arada. Eee, belki, eee, hafta sonu, mesela, kendine güzel bir, eee, tostla, güzel bir kahve mesela, kahveyi seviyorsan eee, hatta onun öncesinde mümkünse, eee, spor yapsan, eee, bi bir duş alsan. Sonrasında kahvaltıda, böyle, kendine, böyle, ha hava fritözünde bir, işte, bir tost yapsan, mesela, işte, eee, ekmeğin arasına, eee, krem peynir belki sürebilirsin. Sonra, böyle, bir, emm, peynir, eee, hatta, emm, hindi eti seviyorsan mesela hindi eti de koyabilirsin. Çok da güzel bir, eee, kendine böyle kahvaltı hazırlayabilirsin. Yani, o kahvaltıyı, böyle, eee, hani, sadece kendine zorunluluk olarak değil de, eee, hani, kendine, böyle, bir şey ısmarlıyormuşcasına, işte, rahat, rahat ödül gibi, mesela, bunu yapabilirsin, mesela, bu hafta sonu.
Hımm. Tamamdır. Hı hı. Çok güzel. Hımm. Hı hı. Bir ödül gibi. Aynen. Bu çok güzel fikir aslında ki bakımda hafta sonu, hani, kahvaltı yapmayı bile unuttum diyebilirim. O kadar, böyle, gün boyu yatıyorum ki, hani, hafta sonu geldiğinde. Aslında belki de senin de söylediğin gibi birazcık, hani, eee, spor daha sonra, işte, kahvaltı, hani, biraz daha sabahları, eee, hani, eee, yapacağım işleri yapıp, işte, eee, daha sonra da, eee, bir şekilde bir denge de o oluşturursam hem dinlenme konusunda olsun hem, eee, enerjiyi toparlanma konusunda, işte, eee, bir denge kurmak, eee, bu bağlamda sanırım, aaa, iyi gelecektir diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Yani, eee, orada, işte, zaten zevk aldığın bir şeyi keyifle yaparsan o sana zaten enerji de do depolayacağını düşünüyorum ben. Hatta, eee, o kahveni yudumlarken çok sevdiğin bir, eee, müzik listesi açabilirsin. İşte, eee, işte, eşlik bile edebilirsin hatta o müziklere. Eee, o e enerjin zaten yerine geldiği zaman, eee, mesela diğer şeyleri de yapmaya daha çok vakit ayırabilirsin. Mesela sonra, işte, emm, belki bilgisayar masanı temizleyebilirsin. Hani, etrafa, mesela, böyle, güzel spreyler sıkabilirsin. Mesela bu da, eee, evin içinde çok vakit geçiriyorsan, sana daha iyi hissettirir mesela.
Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. E evet. Eee, temizlik konusunda olsun, işte, hani, y eve yeni bir şeyler almayı da seviyorum. Hani, belki bir a alışveriş de yapabilirim, böyle, toplu bir şekilde. Eee, hem de daha sonra temizlik olsun, eee, keza yine aynı şekilde kahveyle birlikte, işte, eee, müzik fikri de açıkçası hoşuma gitti ki müzik hayatımın her yerinde var. Ki, eee, kahve ile, işte, onu, eee, kahveyi çekerken o makinede, eee, aynı anda, işte, müzik de dinlemek, eee, eminim ki iyi gelecektir ama genel olarak verdiğin tavsiyeler gerçekten iyi geldi. Eee, t senin de söylediğin gibi, denge kurmak, eee, en önemlisi sanırım ki. En kısa zamanda, işte, hem dinlenme konusunda olsun hem sosyal, eee, çevre konusunda olsun hem de i enerji toparlama konusunda bunu e en iyi bir şekilde optimize edersem, eee, daha sağlıklı, ııı, bu, eee, hafta sonlarımı, eee, yürütebileceğime inanıyorum. Çok teşekkür ederim verdiğin tavsiyeler için. Gerçekten çok iyi geldi hepsi.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Rica ederim. Eee, umarım, eee, çok güzel bir hafta sonu pi seni bekliyordur. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.